โอ้ อันนี้คือ คือความคิดที่ซ่อนแทรกอยู่ในเพลงเนี่ยดีมาก ๆ เลยเนาะ ข้อคิดที่เขาแบบว่า เออ สื่อสารให้กับผู้ฟังเนี่ยนะคะ คือ Taylor Swift นี่เขาแต่งเองเลยใช่ไหมคะ เพลงเนี้ยค่ะ?
ใช่ค่ะ เขาแต่งเองค่ะ มาจากชีวิตจริงของเขา แล้วเพลงเนี้ยมันก็สะท้อนมุมมั่นใจของเขาด้วย เป็น แต่เป็นความมั่นใจแบบมีชั้นเชิงนะ ขี้เล่น ก็เป็นความมั่นใจที่งดงามอย่างมีศักดิ์ศรีแบบที่ Taylor Swift เขาทำ ทำเพลงออกมาของเขาอะ ใน ในสไตล์ของเขาอะค่ะ
เก่งเนาะ อืม ค่ะ เออ ค่ะ โอ้ อันนี้ก็น่าสนใจมากเลยเนาะ พอฟังบรรยายอย่างงี้แล้วอะค่ะ ก็เลยอยากจะทำให้แบบ เออ อยากจะรู้ว่าเนื้อเพลงท่อนไหนอะคะที่คุณแบบชอบมาก ๆ เงี้ยค่ะ เอ่อ ช่วย ช่วยบรรยายให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ?
ได้เลยค่ะ ท่อนที่ชอบมาก ๆ เนี่ย ก็คือท่อนที่ร้องว่า Best believe I'm still bejeweled When I walk in the room I can still make the whole place shimmer คือมันแบบ เหมือนมันร้องประมาณว่า ฉันเชื่อว่าฉันน่ะยังเปล่งประกายได้นะ เวลาที่ฉันเดินเข้าไปในห้อง ห้องหนึ่งเนี่ย ถึงแม้ว่าสถานที่มันจะมืดมน ฉันก็ทำให้สถานที่ทั้งห้องนั้นมัน shimmer มันแบบเป็นเปล่งประกายเป็น glitter ได้ อืม ประมาณนั้นเลยค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ! ฟังดูแล้วก็ขนลุกเลยนะ เพราะว่า เออ เขาก็ทำให้เห็นว่าแบบบางทีมัน มันไม่ใช่แบบตัวเองจะต้องกลายเป็นเพชรเม็ดแบบใหญ่ ๆ เป้ง ๆ ที่แบบให้คนอื่นเห็นก็ได้เนาะ เพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็น glitter เล็ก ๆ อะ แต่มันก็แบบเหมือนส่องประกายได้เหมือนกัน โอ้ แบบนี้เนี่ย ความหมายมันสุดยอดเลยนะ แล้วคำที่เขาใช้มันไม่ต้องเยิ่นเย้ออะเนาะ คือแต่ละคำเนี่ย เออ เขาบอกความหมายออกมาตรง ๆ เลยอะ อืม
ใช่ ใช่ ถูกต้องค่ะ ใช่ คือเรารู้สึกว่าแบบ มันเป็นอารมณ์ที่แบบมันเป็นความมั่นใจที่มาจากการที่เขาเยียวยาตัวเอง แล้วก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายแล้ว ก็เลยคิดว่า เพลงเนี้ยน่าจะเป็นตัวตนของหนูในช่วงเนี้ยค่ะว่า เราเป็นคนที่ เอ่อ รัก รักตัวเองมากขึ้น แล้วก็เปล่งประกาย แม้ว่าเราจะผ่านเรื่องแย่ ๆ มาเนี่ย เราก็ยังอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม เป็นยังไงค่ะ? อืม

อ๋อ โอ้โฮ! แปด ขวบ ค่ะ โอ้ ไปฟังที่ไหนคะเนี่ย?
เป็นครั้งแรกที่ฟัง แล้วก็ฟังเพลง คือทีเนี้ยค่ะ ไปเรียนพิเศษ ใช่ไหมคะ แล้วเพื่อนที่เรียนพิเศษเนี่ยเขาซื้อแท็บเล็ตมาใหม่ แล้วเขาก็แบบมาเปิดอันเนี้ยให้ดูว่าแบบ เอ่อ เขาซื้อมาใหม่นู่นนี่นั่นเนาะ แล้วเขามีเพลงที่เขาดาวน์โหลดเอาไว้ในเครื่องด้วย แล้วเราก็แบบ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ!
ได้ฟังครั้งแรกเพลงต่างประเทศครั้งแรกเลย คือ เพลง Baby ของ Justin Bieber ค่ะ
โอ้โฮ! อย่างงี้นะคะ เราก็ อ แอ๋ อยากจะฟังเนาะ ว่าเพลงเนี้ย ที่เรารู้สึกว่า อุ๊ย! ฟังแล้วมันแบบถูกอกถูกใจเนี่ยค่ะ อยากจะทราบก่อนเนาะว่า ตอนแรกที่เราได้ฟังอะ เรา เราถูกใจอะไรของเขาก่อนนะคะ อย่างเช่น แบบเป็นท่วงทำนอง เมโลดี เป็นภาษา?
ค่ะ อา เราถูกใจในส่วนของทำนองค่ะ สิ่งแรกเลยที่เราชอบเรารู้สึกว่าแบบ ทำนองมันเก๋เนาะ ไม่เคยได้ยินแบบนี้ในเพลงไทยเลย เป็นแบบ You know you love me. I know you care. Just, shout whenever and I’ll be there อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ ค่ะ อ๋อค่ะ โอ้โฮ! นี่ เดี๋ยว สั้นไปไหมคะ เพราะว่ากำลัง กำลังฟังแล้วแบบกำลังโยกซ้าย โยกขวาตามอยู่เลยนะคะเนี่ย มัน สอง ท่อนเองเนาะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ
<laughs> อาจจะพอก่อน อาจจะพอก่อนนะคะ เอาเป็นตัวอย่างสั้น ๆ ว่า เฮ้ย! เราไม่เคยได้ยินท่วงทำนอง อย่างเงี้ย ในเพลงไทยแล้วมันจะแอบสดใสลั้นลาเป็นดนตรีแบบยังไงอะคะ สมัยนั้นน่ะ ยุค Gen Z น่ะ กำลังเด็ก ๆ กำลังโต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อืม ใช่ค่ะ อ๋อ

อืม ซึ่งจริง ๆ อะ เพลงเนี้ยก็ ก็ให้กำลังใจเราได้ดีมากเลยเนาะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเป็นตัวแทนของสถานการณ์ในช่วงเนี้ย ที่บอกเล่าความเป็นตัวตนของ ของเราเนี่ย ได้อย่างชัดเจนอีกเหมือนกันเลยอะนะคะ เหมือนคนแบบ ก็เป็น เป็นเพื่อน เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนกับ Taylor Swift อะ แบบเดินไปแบบคล้อง กอดคอเปล่า เราไปด้วยกันน่ะ ให้ความรู้สึกแบบนี้เลยอะค่ะ
ใช่ ค่อนข้างเป็นทางนั้นเลยค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ พอฟังเพลงของเขาแล้วรู้สึกว่าเพลงของเขามันเยียวยาได้จริง ๆ แบบ อา รู้สึกดีจัง
อืม <chuckles> ก็เนี่ยค่ะ พอฟังแล้วอะรู้สึกได้เลยจริง ๆ อะค่ะ ว่ามันสัมผัสได้เนาะ ถึง ถึงความคลิกกันน่ะ ระหว่าง ระหว่างคุณกับ อ่า เนื้อเพลง หรือว่าท่วงทำนองของเพลง ของศิลปินต่างประเทศเนี่ยนะคะ แล้ว อืม
อา จริงเลยค่ะ คือบางทีก็รู้สึกว่า หรือเขาแต่งเพลงมาให้เราหรือเปล่านะ? <laughs>
สงสัย เขาจะต้องมารู้แน่เลย เขาต้องแอบมาฟังแบบเหมือนเฟซบุ๊กที่ชอบแอบฟังเราคุยกันเนี่ยเนาะ เขารู้ เขารู้ <laughs> หรือว่า Taylor Swift เขารู้ว่าแบบ เฮ้ย เรากำลังแบบมี มีปัญหาเรื่องนี้ แล้วก็แบบ อ้าว เขาเขียนเพลงนี้มาเพื่อเราแท้ ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย บางทีก็มีเหมือนกันแบบนี้
อ้าว อย่างงั้น เลย เป็นอย่างงั้นไป เอ่อ แล้วมันรู้สึกว่าแบบได้ความเป็น เป็นตัวตนของเราเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ โอ้ แล้วนอกจากแบบ
เออ เราก็เลยแบบชอบมาก
อืม เป็นเพลง เพลงพอปแบบนี้แล้ว ยังมีแบบรูปแบบเพลงอื่น ๆ อีกไหมคะที่เราชอบแบบ Hiphop ใด ๆ?
ชอบหลายเพลง Hiphop เราก็ชอบฟัง แต่ฟังอันนี้ไม่ได้ฟังเอาความหมายนะคะ ฟังเพราะว่าเราชอบ Beat ของมัน แล้วก็ชอบแบบที่มัน แบบ เป็นแบบว่า
EDM ใด ๆ ค่ะ อ๋อ <laughs> เดี๋ยว ๆ นี่คืออะไรเอ่ย? <chuckles> อ๋อ ๆ อ๋อ
เป็นเสียง Beat ไงคะ เป็น เสียง ที่แบบว่า เวลาที่เขาแรปอะค่ะ เขา Hiphop มันจะแบบว่า
ค่ะ
มันไม่ต้องเข้าใจความหมายหรอก เพราะเราฟังไม่ทันอยู่แล้ว แต่ว่าเราฟังเอา เอาความสนุกเวลาออกกำลังกาย เข้ายิม ก็จะชอบฟังสไตล์นั้นค่ะ
ใช่ ๆ เร็วมาก อ๋อ โอเค อันนี้เห็นภาพอีกเหมือนกันนะ เพราะว่าดนตรีแบบ Hip hop เนี่ย เขาก็จะเน้นไปที่แบบจังหวะเนาะ Beat ของเขาเนี่ย มันจะฟังแบบสนุกสนานด้วย แล้วก็เนื้อเพลงที่มันค่อนข้างเร็ว มันทำให้เรารู้สึกว่า "อุ๊ย! ชีวิตเรามันคึกคักสนุกสนาน" เอ๊ะ แต่ว่าจริง ๆ เพลง Hip hop ของไทยก็มีนะ
ถูกต้อง อ่า
เปิดใจสักนิดหรือเปล่า เปิดใจสักนิดไหม? <chuckles> มีการเชิญชวน
ยัง ยังไม่เคยลองฟังเลยค่ะ แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบถ้าเกิดว่าลองฟังแล้วเนี่ยจะชอบไหม อันเนี้ยไม่รู้จริง ๆ
โอ้โฮ งั้นต้องลองฟังแบบธาตุทองซาวด์ไหม? ธาตุทองซาวด์ ใด ๆ <chuckles> เห็นเธอชอบ
เออ ก็น่าจะ ส น่า น่าสนุกดีค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องลอง อันนี้ยังไม่เคยฟังจริง ๆ เลยว่า มันเป็นยังไง <chuckles>
ค่ะ เอ่อ อาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราเองไม่ ไม่ ไม่ได้มีความแบบประทับใจกับ กับเพลงของไทยตั้งแต่แรก ๆ ก็ได้เนาะ ทำให้แบบไม่ได้ติดตาม อืม
อา เป็นไปได้นะคะ แต่หนูว่าเพลงไทยก็มีดีเหมือนกันนะ แบบมันก็มีดีต่างกันเนาะ ทั้งเพลงไทย แล้วก็เพลงต่างประเทศเนาะ แต่ว่าด้วยความที่มันไม่ ไม่เคยชินของเราด้วย
ใช่ ๆ ค่ะ

ค่ะ โอ้ ก็ตอนนั้นเนี่ย เราก็คิดว่า เอ๊ะ เพลงไทยเนี่ย เขาก็มีเหมือนกันนะ แบบเพลง เขาเรียกว่าอะไรนะ ทือ คือเราน่าจะต่างรุ่นกันเนาะ ทางนี้ก็จะแบบ อ๋อ เพลงสตริงใด ๆ เนี่ยนะคะ แต่อันเนี้ยน่าจะเป็นแบบเพลงพอป เพลงพอปร็อก แบบยุคใหม่ ๆ อะ อือ ค่ะ
อือ เราว่าเป็น เป็นฟีลพอป เป็นของ Justin Bieber เลย แล้วหนูก็ชอบมาก มันแบบว่า มันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเพลงรัก ไฮสกูล เด็ก ม.ปลาย อะไรอย่างงั้นน่ะค่ะ เออ
โอ้โฮ อ๋อ ค่ะ อ๋อ แต่ตอนนั้นเนี่ย คือแบบเรา เราฟังตอน 8 ขวบนะ ใช่ไหมคะ?
ใช่ แต่ว่าเราเป็น อา แก่แดด <laughs>
<laughs> อา ไม่ใช่ ๆ เราอาจจะแบบ เออ รู้สึกว่า อา ตอนนี้เนี่ย เรา ก เรากำลังเริ่มแบบ อ อ่า เป็นแบบวัยรุ่นตัวน้อย เออ ใช่ ๆ
พูดเล่นค่ะ พูดเล่น รู้สึกมันมีความน่ารัก อะไรเงี้ย ใช่ เป็น น่ารักจังเลย แล้วก็แบบชอบฟัง แล้วมันก็แบบ เฮ้ย หนูชอบ Justin Bieber ด้วย ตอนแรกอะคิ เสียงเขาอะเป็นเสียงตอนที่เขาเด็ก ๆ หนูก็ไม่คิดว่านักร้องจะเป็นผู้ชาย หนูคิดว่านักร้องเป็นผู้หญิง <chuckles>
ค่ะ ผู้หญิง เออ ใช่ เพราะว่า Justin Bieber นี่ ตอนที่เขาออกอัลบัมแรก ๆ นี่ เหมือนจะ เขายังอายุน้อยอยู่ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แล้วเพลงแบบ Baby, baby, baby oh. Like baby, baby, baby no. Thought you’d always be mine mine อย่างเงี้ยค่ะ
อา อือ อืม อืม ค่ะ คือถ้าคุณเห็นทางด้านนี้นะคะ ทางด้านนี้กำลัง เอ่อ โยกซ้ายโยกขวาอยู่นะคะ ก็พยายามทำให้มันแบบ อ๋อ ไป ไปตามจังหวะเพลงนะคะ แม้ว่าป้าจะอายุเยอะแล้วนะคะ แต่ว่า พะยาม <laughs>
<laughs> เสียดายมากที่ไม่ได้เห็นเลยนะคะ อยากจะเห็นเลย คนโยกซ้ายโยกขวาไปกับเพลงที่เราร้อง ยังไง เนาะ
นั่นน่ะสิคะ เออ ทางนี้ก็แบบ ส ค่ะ โอ้ มัน มัน คือแค่ได้ฟังนี่นะ ขนาดว่ายังไม่ได้แบบฟังเพลงเต็ม ๆ นะคะ แล้วก็ไม่ได้แบบฟังแบบดนตรีเนาะ ที่เขาแบบใส่มาแบบเต็มรูปแบบเนี่ย เรายังรู้สึกเลยว่าท่วงทำนองของเขาเนี่ย เฮ้ย มันน่าสนใจจริง ๆ อะ แล้วก็แตกต่างออกไปนะคะ อืม
ใช่ค่ะ อา มันมีความแตกต่างออกไป เราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยชอบเพลงต่างประเทศมากกว่า แล้วก็ เอ่อ เราชอบแบบสไตล์การร้องของเขา แล้วอีก อีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบตั้งแต่โตขึ้นมา แล้วเริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษอะ เราชอบความตรงไปตรงมาของความรู้สึก แล้วก็เนื้อร้องที่เขาใส่ไปในเพลงอะค่ะ
อือ ค่ะ อันไหนเอ่ย? ค่ะ